عندِك حق والله، بس هي فعلًا الواحد يعمل حسابه عشان ما يتضغطش دي فكرة كويسة. بس مش عارف والله يعني بس يعني طَب أنا ليه دايمًا أتحَط في دايمًا في الش في ال في ال في ال في المستوى ده؟ ليه دايمًا أبقى محطوط في خانة إن أنا لازم أجيب هدايا زي الناس؟ ليه ليه دايمًا هديّتي تتقارن بيّا أنا؟ أنا كفاية إن أنا رُحت و يعني باحِس إن الموضوع ده في الأجانب عند الأجانب أصلًا مش كده خالص. عادي ممكن الأجنبي ييجي لِك عندي معاه معاه مثلًا يعني داخل بيتي يعني بال ممكن يكون مش جايب حاجة أصلًا، أو جاب حاجة عينيّة جدًا، بسيطة جدًا كفاية قيمتها. لو علبة حلويّات صغيرة خالص، تورتاية صغيرة خالص، مش المهم قيمتها، مش مهم سعرها، أهَم حاجة إن إحنا جِبنا حاجة لل للبيت و
الفكرة في ال الفكرة في المعنى، في إن هم يحسّوا إن أنت فاكرهم أو إن أنت عارفهم، بس هي المشكلة في حتّة إن إن أنتم العلاقات اللي بينكم وبين أصدقائكم أو بينكم وبين قرايبكم، آآ معتمدة كتير على الهدايا ومعتمدة كتير على هدايا كمان غالية. يعني هو ال الناس آآ الناس طبعًا أنتم أنتم كمصريين، دايمًا بتفكّروا إن أنتم تحطّوا الهدايا تكون آآ آآ قيمتك. أنا باودّي قيمتي، فكلمة أنا باودّي قيمتي دي، دي كلمة يعني جملة بتأذي شوية. آه. آه.
إمم. بالضبط. إمم. فاهم قصدِك. فاهم. أيوة، هي دي اج هي دي بتأذي فعلًا آه، قيمتي يعني أنا إيه يعني لا بقي أبقي مضطر بقى أجيب من قيمتي أصلًا لمّا أنا أروح أجيب لهم فيلا في التجمُّع مثلًا. اللي هو أنا راجل قيمتي أنا على قدّي على قد إمكانياتي يعني. بس طبعًا بالضبط. بس هو عامةً يعني عارفة اللي هو إيه، أنا ب ال ال مش عارف مش عارف مش عارفة الحلقة الد الدايرة دي مش عارف أخلص منها، ليه بقى؟ أنا باجيب هديّة غالية، فبيعتب هم الناس بتردّها لي برضه بهدية غالية، بس مش عارفين إن أنا جايب الهدية الغالية ديّة ب ب بتعب و وبالCredit وبال وبضغط وب وبميزانية صعبة، فهُم بفتكروني إن ده العادي بتاعي. فبيضطرّوا برضه هم فأنا حاسِس إن هم كمان عندهم نفس المشكلة، يعني لما بييجي يجيبوا لي هدايا، بيمرّوا بنفس المشكلة وبيمرّوا بنفس الأزمة و وكُلّها بتضحك على بعضها يعني. طَب ما ما نبدأها من الأول. فأنا بافكّر الهدية اللي جاية فعلًا، أجيبها هدية رخيصة عادي جدًا لأي حد بقى و و و وبحيث بقى تترد لي هدية رخيصة برضه، ونخلص من الموضوع دوّة وخلاص.
آه، أيوه. بميزانية صعبة يعني آه. أكيد.